Allora, spesso si viaggia da soli, spesso si viaggia, ehm, accompagnati, allora io volevo chiederti: tu come ti prepari prima di un viaggio in solitaria?
Allora, ehm, devo dire che effettivamente come come hai detto anche tu i viaggi possono essere, appunto, diversi no: in in compagnia, in solitaria. Io ho iniziato, mhmm, ehm, da poco diciamo a viaggiare da sola, quindi sto ancora un po' affinando un pochino la tecnica, diciamo così; ehm, però sicuramente, ehm, ho qualche step proprio, mhmm, al momento sia della decisione della meta, sia proprio in fase preparativa che, ehm, ho visto appunto in questi pochi viaggi, che mi aiuta proprio a, mhmm, a tenere insomma tutta la situazione sotto controllo e anche appunto a a godermi il viaggio in generale. Quindi quello sicuramente.
Certo, beh beh allora prima di addentrarci un po' in questi tuoi metodi io volevo chiederti: da quand'è che hai iniziato a viaggiare in solitaria?
Allora, vah, saranno 3-4 anni più o meno che, mhmm, cioè che non faccio solo quello, però faccio insomma ancora ovviamente, mhmm, viaggi con altre persone, ma ecco ogni tanto, quando ne ho la possibilità mi organizzo comunque anche la cosa mia in solitaria. Quindi ecco, la sto tenendo un po' in parallelo perché comunque ho visto che, mhmm, mi piace molto e quindi appunto è qualcosa che vorrei mantenere nella routine generale, diciamo. Quindi quello senz'altro.
Certo. Beh allora visto che hai sperimentato entrambe io non posso far altro che chiederti: quali sono le differenze principali tra i viaggi magari in compagnia e i viaggi invece in solitaria?
Mh-mh. Sì, allora, ehm, sicuramente sto un po' più attenta, più che alla meta a dove trovo l'alloggio, ecco. Quindi se quando si va in compagnia, sai tendenzialmente si guarda anche un po' al prezzo, ehm, io per esempio quando sono con i miei amici guarda anche un po', ehm, insomma la struttura in che condizioni è, in che posto è e quanto è lontana magari sia da eventuali fermate di mezzi pubblici oppure, insomma, in generale dal centro; e quindi ovviamente questa cosa, mhmm, viaggiando in solitaria cambia un pochino, quindi sicuramente sto molto più attenta a cer a cercare appunto una zona centrale che sia molto frequentata. Quindi, ecco, ehm, viaggiando da sola il il criterio cambia un po': diciamo che sono disposta a pagare un po' di più, perché sai di solito vicino al centro e alle attrazioni ovviamente i prezzi aumentano, ma, mhmm, appunto per una questione un po' di comodità perché comunque essendo da sola, ehm, almeno sì, insomma, prendo, vado e so e sono subito, ehm, lì nel posto, anche perché appunto, mhmm, magari quando si prende una location diciamo che è un po' fuori dal centro, in gruppo magari si noleggia anche un'auto e tutto quanto per, appunto, raggiungerlo; ehm, io invece essendo da sola ovviamente non non lo faccio, quindi sicuramente le comodità per gli spostamenti. E poi sì, sai, anche una questione un po' di sicurezza quello, mhmm, quello di sicuro perché comunque, mhmm, somma, mhmm, essendo da sola anche se, che so, esco a cena e rientro insomma un po' tardi, per cui quindi è già buio o che, ehm, se sei in una zona altamente frequentata ci sarà sempre qualcuno, cioè sia in settimana che nel weekend non, mhmm, certo non mi vada a beccare il vicolino, insomma, sperduto nella città.
Eh. Beh, questi sicuramente sono degli, come si ehm, delle note sicuramente importanti da considerare e sicuramente quando sei da sola hai anche più flessibilità, più libertà, una logistica anche più snella, diciamo così. Però volevo chiederti: non ti capita poi magari di, tra virgolette, "accusare" quella che magari è la solitudine che magari invece, non so, un partner piuttosto che degli amici ti avrebbero magari fatto vivere dalle esperienze diverse?
Mh-mh, sì. Si. Allora, guarda io già un po' di natura/carattere sono una persona che in realtà, mhmm, ama molto la solitudine, quindi anche quando sono in situazioni sociali o comunque vabbè, mhmm, a casa per cui appunto, ehm, frequento persone, ogni tanto ho proprio bisogno di una sorta di ritiro, quindi di chiusura, me ne sto per i fatti miei, faccio le mie cose, proprio anche un po' per ricaricare la, mhmm, la batteria sociale. Quindi in realtà, ecco, se il viaggio dura qualche giorno, tipo che so un weekend un po' lungo, ehm, anzi quasi ne approfitto proprio per per questa cosa, quindi, ehm, per stare da sola, poche interazioni. Mhmm, quindi magari non so mi porto dei libri, ehm, che voglio recuperare, mi ascolto la musica; quindi in realtà per quello no, non l'accuso in quel senso. Poi certo se il viaggio, ehm, si si protrae un po', tipo magari 1-2 settimane, allora sì la cosa mi cambia un pochino perché, mhmm, effettivamente come dici giustamente tu, ehm, si è tanto soli, no; quindi, ehm, sì, qualche giorno ci sta, poi effettivamente il bisogno di contatto c'è, quello senz'altro.
Quindi sicuramente una prima metrica che è un po' uno spartiacque è la durata del viaggio. Però io chiederti: secondo te ci sono delle mete che ti piace di più andare a visitare da sola piuttosto che in compagnia? Ad esempio, non lo so, magari una città d'arte piuttosto che il mare o la montagna. Ecco, tu anche in base alla meta oltre che alla durata scegli se fare il viaggio in solitaria oppure accompagnata?
Mh-mh. Sì, esatto. Mh-mh. Allora sì, in effetti è abbastan è una cosa abbastanza importante hai detto bene, perché effettivamente mare e montagna li associo proprio al gruppo. Quindi, appunto, o alla vacanza al mare organizzata tutti insieme oppure appunto anche, ehm, in montagna, le giornate di trekking/il campeggio in alcuni alpeggi di qua e di là; ehm, insomma è sempre fatto in compagnia, ma perché secondo me, sai, lì c'è anche tutta una questione, ehm, sì, mhmm, di rilassatezza e di vacanza dalla parte del mare, dall'altra invece magari anche un po' la fatica condivisa, no, della camminata; quindi quello senz'altro non lo farei da sola. Mentre hai detto bene, sì, le le città d'arte effettivamente è è que è la risposta che avrei dato anche io, infatti, mhmm, appunto è qualcosa che preparo già prima, quindi una volta scelta la città mi faccio proprio un elenco di tutte le cose che vorrei visitare, ehm, e e capisco un attimo come organizzarle, perché comunque non vorrei fare delle scalette troppo rigide, ecco. Cioè alla fine, mhmm, se sono lì per rilassarmi non voglio proprio dover correre da una parte all'altra della della città, quello sì.
Beh, sicuramente alla fine così hai, sai, anche il tempo e anche l'organizzazione soprattutto, sai, la flessibilità e anche un po' la libertà di dire sai, tu sei una persona un po' che quando sei in una nuova città ti piace sì godertela, però vedere anche tante cose, ecco, che se magari ci fosse con te, non so, un'amica un po' più tra virgolette "timida", eh, diventa un po' un peso tirarsela dietro. Quindi sicuramente i via aria hanno un sacco di benefici. Allora io
Esatto. Mh-mh. Mh. <chuckles> Eh sì. Mh.
Poi io volevo chiederti mi racconteresti qual è stato il tuo primo viaggio in solitaria in assoluto?
Allora il primo, ehm, deve essere stato, sì, penso quello a Berlino. Ehm, sono stata lì 2 settimane, che tra l'altro ero lì per una, mhmm, anche, mhmm, breve esperienza lavorativa, infatti appunto, ehm, io lavoravo in questo negozio, ehm, <smacks lips> e quindi appunto questo si ricollega anche un po' al fatto di essere sola o meno, nel senso che sì, io lì ero da sola, ehm, però appunto come dicevo prima, insomma d dopo 2 settimane la cosa si protrae un po' troppo, e lì ho avuto la fortuna che appunto lavorando in questo negozio io, mhmm, uhm, insomma sono diventata anche abbastanza amica con le colleghe che lavoravano lì, che erano più o meno nella mia fascia d'età, forse lievemente più grandi ma comunque nulla di che; e e v ho appunto proprio avuto la fortuna che un paio di loro mi invitassero magari ad uscire con loro la sera. Sai, quella volta ci fermiamo dopo lavoro, beviamo qualcosa oppure proprio organizzata no, di di vederci più tardi; ehm, e quindi lì era una serata un po' diversa, molto piacevole perché comunque, ehm, conoscevo anche i loro amici e poi magari appunto qualche giorno dopo si organizzava qualcos'altro. Quindi ecco, mhmm, da lì poi per i viaggi successivi ho anche un po' capito questa cosa: che dopo un certo numero di giorni, che di solito è 3, 4 giorni, allora magari uscendo sai, mhmm, ovviamente vado a pranzo a cena da sola logicamente, allora però vedo se c'è magari della gente, insomma, con cui potrei andare d'accordo, magari per età piuttosto che vabbè provenienza, sai gli italiani sono sempre ovunque. Ehm, e allora lì magari cerco un pochino di fare conoscenza ma che magari è limitata a quel momento, cioè non che per forza mi devo autoinvitare, ehm, nella loro serata quello no di sicuro. Però, mhmm, però sai anche solo farsi quelle 2 ore di chiacchierata è un po' quel contatto che ti dicevo che, mhmm, che un po' cambia no. Quindi quello quello effettivamente ti va u anche un po' ad arricchire l'esperienza, ecco. Sì.
Certo e diciamo che poi ogni viaggio, ehm, poi impari sempre qualcosa di nuovo, infatti ad oggi sei arrivata comunque ad avere un'organizzazione sì, strutturata e allora io volevo chiederti invece, almeno fino ad oggi, qual è stato il viaggio in solitaria più bello e che ti ha lasciato i migliori ricordi e che porti ancora nel cuore?
Certo. Allora dovrei dire, ehm, ma penso quello di, mhmm, ehm, <smacks lips> ho fatto un viaggio a Boston: allora lì, in quel caso io, mhmm, insomma ero già in America, quindi non sono andata dall'Italia a Boston da sola, pe però abitavo in un altro stato e sono andata a Boston per qualche giorno, e lì è stato proprio, mhmm, sì, una sorta di ricarica, cioè ho proprio dei bei ricordi perché venivo da un periodo molto frenetico in ambito lavorativo, insomma ero molto, ehm, carica, stressata, cose da fare, scadenze, ehm, poi insomma sempre insieme a persone, che poi certo era, mhmm, come dire, per scopo lavorativo però veramente mi sentivo, mhmm, scarica socialmente per per usare la metafora che avevo usato prima; e quindi, mhmm, sì era più un una situazione in cui proprio mi serviva staccare e dire: "Ah okay, adesso <exhales> tiro un sospiro di sollievo, la come dire, la la frenesia si ferma proprio, rallenta", ehm, e quindi sì è stato molto bello. E e lì, ecco, mhmm, ho fatto un po', appunto, la mia classica organizzazione per cui avevo deciso più o meno quello che avrei voluto vedere, ma non ho fatto nessuna scaletta, cioè, mhmm, in pratica le giornate funzionavano che io mi alzavo con calma, mi facevo la colazione insomma lì nell'hotel in cui ero, e poi decidevo un po' in che direzione andare, appunto, ero in una zona centrale quindi, uhm, passeggiavo per la maggior parte del tempo; ehm, e nulla quindi io prendevo una direzione ascoltando la musica e poi a una certa controllavo se c'era qualche punto di interesse nelle vicinanze e allora, appunto, lo andavo a visitare. Quindi è stato proprio, ehm, un approccio basato sulla spontaneità direi.
Tanto. Certo, che poi diciamo che comunque improvvisare a volte ci regala anche delle ottime soddisfazioni, magari anche con un effetto sorpresa. E allora volevo chiederti visto che adesso abbiamo, ehm, cioè ti ho chiesto tante domande un po' sui tuoi viaggi, eccetera, allora adesso volevo chiederti: quando scegli una meta in base a cosa la scegli? Non so magari ti fai ispirare dai social, ti fai ispirare, non so, da dei consigli di alcuni com di alcuni amici, oppure fai delle ricerche partendo da 0; ecco com'è che valuti la meta, ehm, per un viaggio in solitaria?
Sì. <chuckles> Okay. Mh-mh. Mh-mh. Allora in effetti mi faccio sia un po' ispirare sia dai social, quindi magari, ecco, quello che faccio è che quando vedo video o foto di persone in una certa, mhmm, città, in un certo posto, quello che faccio sicuramente è di salvarmelo così <chuckles> nel momento in cui voglio organizzare qualcosa me lo vado a riacca riacchiappare subito. Ehm, quindi sicuramente li tengo un po' appunto lì, mhmm, insomma di scorta in caso non mi venga in mente nulla; però mi faccio anche molto consigliare dalle persone che conosco quindi, mhmm, ehm, se sento qualcuno che ha fatto una vacanza in una certa città allora poi quando li rivedo gli chiedo: "Ma quindi com'era, ma come ti sei trovato, ma secondo te in quanti giorni servono per visitarla", perché anche quello può cambiare quindi, ehm, magari ecco in 1 anno insomma in una in un periodo normale in cui comunque si lavora, non si ha molto tempo proprio per fare una vacanza lunga, ehm, mi servono posti che in 2-3 giorni si visitano. Quindi indago un po' su questi aspetti, ehm, e poi si appunto, prevalentemente città. Poi ecco se sono appunto da sola tendo a stare nella zona in cui sono: cioè tipo se sono, ehm, appunto in Italia cerco di restare in Europa, così come quando ero appunto in America ho scelto degli stati vicini per, somma, ehm, non perdere neanche troppo tempo in viaggio, sai comunque avendo pochi pochi giorni
Mh. Sì, poi il tempo è importan anche magari solamente un paio d'ore in più di viaggio, eh, andata e ritorno sicuramente è
Esatto.
E anche il fatto che devi andare in aeroporto un un un'ora e mezza prima sicuramente è un po' un inconveniente. E vo
Sì, sì. Beh, per quello scelgo sempre, insomma, mhmm, de mhmm, delle situazioni in cui uno zainetto mi basta, almeno non devo neanche spedire il bagaglio.
Certo. Ehm, niente, no, volevo chiederti: ehm, ogni quanto ti concedi questi viaggi in solitaria? Cioè una cosa che fai abbastanza frequentemente, non so, ehm, ogni weekend, ogni 2 weekend, oppure magari te li concedi, tra virgolette, come "premio" quando ci sono so delle occasioni particolari?
Ma allora, ehm, non li uso tanto come premio nel senso che, mhmm, ehm, se, mhmm, se ne ho voglia lo organizzo, insomma, senza senza troppe scuse: voglio andare? Vado, fine. Ehm, però sì, ti direi magari ogni qualche mese, ecco, diciamo, mhmm, ogni magari 2-3 mesetti per per tenerli anche come qualcosa di un po' particolare, fuori dall'ordinario e quindi appunto dargli un po' più di imp di importanza se vogliamo, anche perché alla fine, mhmm, ecco di mhmm, nei weekend magari si faccio veramente dei viaggi fuori porta da, boh, un un'oretta di macchina con qualcuno quindi mentre il weekend così, sì, è un po' più prezioso, diciamo; quindi, mhmm, sì, mhmm, 2-3 mesi direi.
Cer Ehm, così ti lasci anche l'effetto a sorpresa sempre costante.
Esatto, vero, sì. <chuckles> Sì, sì.
D'accordo. Guarda è stata davvero una bellissima chiacchierata, ti ringrazio per le esperienze personali e anche questi aneddoti che sicuramente, sai, e uhm, sono anche molto formativi e dimostrano come comunque i viaggi in solitaria, oltre che per prendersi del tempo per sè stessi, sono anche, sai, dei piaceri che a volte sono anche più comodi da soli. Quindi ti ringrazio.
Anche per me. <chuckles> È vero. <chuckles> Grazie a te e alla prossima.
Buona serata.